Hem, mmh, c'est une bonne question. C'est l'odeur du pain grillé, ça, heu, <chuckles> tous les jours. Tous les jours mais heu non, mais non, un temps, ça va pas parce que ça me rappelle, heu, aussi quand j'étais petite, heu, hem, c'est dur de trouver quelque chose
D'accord. Bien sûr. Mais oui. D'accord.
d'aujourd'hui.
Bah, si tu as des enfants, peut-être l'odeur d'un nouveau né?
Oui, c'est vrai, oui, j'ai des enfants, ouais, j'en ai 2, hem, mais l'odeur d'un nouveau né, c'est marrant parce que c'est comme si tu t'en souvenais toute ta vie et qu'elle disparaissait tellement rapidement.
Mmh mh. Ça te le ça te le fait pas quand tu vois peut-être une amie qui vient d'avoir un enfant et qu'elle te le présente, heu, et il y a pas cette odeur un peu de bébé, heu, et ça te rappelle pas un petit peu, heu, ce genre de choses?
C'est, hem si, un petit peu, ouais. Mais, non, il y a un truc qui oh je sais, c'est tellement particulier. Un truc que j'adorais avec ma fille qui a pas, bah, il y a pas si longtemps que ça parce qu'elle a que 10 mois, hem, c'était l'o l'odeur, <chuckles> je suis pas dingue, mais l'odeur du lait, en fait, sa petite haleine. <laughs> Je sais ça paraît hyper étrange, ça paraît un peu dégueu quand on le dit comme ça, mais heu
Ah ouais? D'accord, OK. Hein! Non, non, c'est c'est après on c'est c'est des choses qui se contrôlent pas, hein.
mais j'adorais, en fait, et ça sentait un peu le le sucre, heu, un peu, tu sais comme du lait, heu, qui était quand, heu quand on était petit, c'était, heu
Mmh. le lait, heu, le lait Régilait, le lait, heu, sucré, heu mmh.
Ouais le ouais. Oui, c'est ça! Tu vois, dans dans les petits, heu les petits trucs-là exactement! Voilà ce truc-là, l'espèce de lait condensé <chuckles> qui sent fort le sucre, qui goûte fort le sucre aussi, clairement mais heu, ouais, ça me rappelle un peu cette odeur-là, en fait, ça a la même odeur.
Les tubes blancs là et bleus. Mmh mh. Ouais. Mmh.
Mais ça, par contre, j'en mangeais pas quand j'étais petite. Je sais juste ce que ça sent, mais j'ai jamais
Ah! Pourtant énormément de grands-mères, heu, m énormément de grands-mères, heu, faisaient, heu, manger ça avec, heu, les fameux Marrons Suisses, heu